Mhm.
Ja, und wir sind auch damals eine Klasse, auch wenn es vielleicht nicht immer perfekt lief aber wir können zeigen, dass wir's geschafft haben miteinander.
Mhm. Mhm. Verstehe. Ja, un
Ist das bei dir auch so vielleicht?
es ist bei mir tatsächlich ähnlich, ja. Also, ich würde sagen, 80 %, also der Großteil der Freundschaften kenne ich ausm Kinder und Juges i ähm, Jugendalter und nur 20 % jetzt, ähm, vom Erwachsenenalter, die ich kennengelernt habe.
Ja. Ja, ja. Ja, es kommen halt viele Neue, ne?
Genau, ich glaube auch ich glaube auch dieses